जी, जी बिल्कुल मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, एक आख़िरी प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि अपने अ, ऊर्जा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मतलब दिन में उठती हैं, तब आपका ऊर्जा किस प्रकार रहता है? अ, दिन के वक़्त आपका ऊर्जा किस प्रकार रहता है और पूरे दिनचर्या में जो भी आपका दिन जैसा-जैसा बीतता जाता है, ऊर्जा में जिस अ, तरह की गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे।
अ, देखिए जब मैं दोपहर के ढाई 3 बजे उठ जाती हूँ, फ़िर भी थोड़ा-सा ठीक महस ठीक-ठाक महसूस होता है, 1-2 घंटे तक। उसके बाद तो मेरा सर दुखने लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ज़ोर-शोर की आवाज़ें तकलीफ़ देने लगती हैं, अगर ज़्यादा रोशनी लगे तो उससे ज़्यादा सर दुखने लगता है, मुझे होता है कि मैं अकेले बैठूँ, लोगों में ना रहूँ, भीड़ में ना रहूँ। अ, आवाज़ें तकलीफ़ देती हैं, बातचीत ज़्यादा नहीं करने का मन होता, अगर मुझे कोई कॉल भी कर रहा है, मैं बस अ, उसे डू नॉट डिस्टर्ब वाले पे ख़ामोश कर कर देती हूँ अपना फ़ोन और दूर रख देती हूँ। मुझे कुछ देखने का मन नहीं करता औ और अ, सारा बदन ना मस्तिष्क मेरे मस्तिष्क में अलग तनाव होता है और मेरी मांसपेशियाँ जलने लगती हैं, अजीब-सी जलन होती है मेरे बदन में और बदन भारी-भारी-सा महसूस होता है, सारा दिन अगर मैं बैठी रहूँ सोफ़े पर या कहीं बस आँख लगने लग जाती है। बैठे-बैठे नींद लगती है और शाम तक तो मेरी ऊर्जा और कम हो जाती।